Hı hı. Ya, eee, bu bu durumlarda da, işte, hızlı, günü kurtaran alternatiflere yönlen eee, yönlenmeye çalışıyorum. Eee, iii, tabii, hayat da bakıldığında, işte, inişler var. Çıkışlar var, her an her şey olamayabiliyor. Eee, bu konuda da esnek olmaya e, çalışıyorum. Hani, eee Evet, mesela o an canım, ııı, işte, a açıkçası mesela, ııı, işte, fast food tarzı yemek çektiyse onu da yediğim gün oluyor. Yani kendimi zorlamıyorum ama, ııı, her şeyin bir dengesi var. Eee, dengeli beslenmeye çalışıyorum, diyebilirim.
Anlıyorum. Doğru! Değil mi? Tabii. Hı hı. Haklısın. Çok güzel! Gerçekten, eee, bir şekilde dengeli davrandıktan sonra sürdürülebilir oluyor alk alışkanlıklar. Bunun dışında, ımm, anladığım kadarıyla gerçekten düzenli yaşıyorsun. Iıı, belli alışkanlıkları edinmişsin ve, eee, çizgiden de çıkmazsın diye düşünüyorum. Kendine iyilik katmak istediğin hedeflerin var mı? Yani edinmek istediğin alışkanlıkların var mı hâlâ?
Evet, kesinlikle! Hı hı. Evet, genellikle öyle oluyor. <chuckles> Iıı, i edinmek istediğim alışkanlıklar, eee, tabii, aslında, eee, birbirini destekleyen alışkanlıklar da var. Hani, mesela spor dedik, eee, az önce. Sporu, işte, destekleyen iyi bir beslenme, iyi bir uyku. Eee, onun da şimdi Hı hı.
Güzel. Ha, uyku demişken uykuyu, ııı, nasıl düzenliyorsun? Ma mesela uyku, böyle, çok dışarıdan gelen uyarıcılardan anında etkilenebilecek ve ritmi bozulabilecek bir şey. Eee, sen bu ı disiplini nasıl kurdun, uyku konusunda?
Uykuyu Hı hı. Evet, yani bil